Слушай, ты знаешь, а, я вот осознала, что у меня постоянно прокрастинация, и это очень мешает мне не то что даже завершать важные дела вовремя, а даже иногда приступать к важным делам.
Мгм.
И ты знаешь, даже вот если я себе формирую список на завтрашний день, и я понимаю потом, что когда мне нужно уже приступить к какому-то самому, эм, неприятному делу, а, вот у меня начинается такое торможение. Знаешь, я начинаю там, ходить, кофеёчек делать или, э, что-то откладывать. И, то есть бывает так, что даже хватаюсь за какое-то, кто-то позвонил, я думаю: "Ой, класс!" Э, ну, вот начинаю разговаривать, и хопа, уже время и заканчивается, и уже я не успела и проблема моя откладывается. Вернее, дело откладывается, там
Да-да, понимаю. Мгм. М-да. Мгм. М.
на следующий день, и, может вот так переходить. И вот, э, как ты думаешь, что в такой ситуации можно было бы сделать, чтобы изменить эту такую привычку и стать более эффективной?
Мгм. Ну здесь я тебя понимаю. Это не всегда такая приятная история, что вот ты просто со дня в день, э, переводишь задачу, которую тебе не хочется делать. И, наверно, самое неприятное в этом, что вообще есть задача, которую не хочется делать. И плюс, э, ты не в находишь в себе силы, чтобы вот её начать. И ты бы хотела от меня получить какой-то определенный инструмент, возможно, какие-то шаги, которые, э, решили бы эту проблему, и ты бы могла вот в течение дня, когда ты запланировала, подойти, подступиться к этой задаче.
Да. Да. Да, именно так.
Хорошо, скажи, пожалуйста, эта задача, она относится к рабочим задачам или, возможно, это, а, какие-то домашние дела? Вот что тебя, а, вот расхолаживает, э? В чем у тебя прокрастинация, в каком виде работ?
Ты знаешь, это может быть и рабочая задача, и это может быть какая-то, а, ситуация, вот, э, неприятная для меня, да. То есть либо это новая сложная задача, либо там, где нужно мне у приложить усилия, потратить, может быть, время, если это рабочая задача, чтобы вникнуть в что-то новое, но не то что, вот знаешь, бывает такой поток, вот тебе хочется делать, идет поток, и ты туда идешь и на потоке в в влетаешь в это всё. А иногда, вот знаешь, вроде бы как, а, вот, э, очень часто такие вещи, а, м, а, даже как в бизнес-девелопменте или в продажах, когда ты вроде и уже дел сделку заключил, да, и тебе надо заняться документооборотом, да, или вот в внесением в систему, да, чего-то. Это всё так долго, нудно. Или, там, м, запуск рекламной кампании, тебе тоже это всё нужно внести в систему. Э, таблички эти ужасные. И ты знаешь, вот то, что я не люблю делать, у меня вызывает какие-то ужасные эмоции, такие вот сильные. И либо, допустим, когда это какая-то бюрократия, нужно пойти и решать что-то с государственными органами, опять же документы. Я понимаю, что эти вещи я делегировать не могу, ну, мне некому делегировать. И ты знаешь, я вот это какая-то, вот самосаботаж такой, и
Мгм. Мгм. Н-да, да. Мгм. Н-да, нудная работа. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Да, понятно. Мгм.
э, я даже не знаю, что с этим делать.
А, я тя понимаю. То есть тебя скорее, скажем так, прокрастинируют каки н какие-то нудные по выполнению задачи. То есть ты любишь что-то яркое, ты любишь какой-то креатив, вот к этому ты подходишь. А там, где надо сосредоточиться, там, где надо всё твое внимание, там ты прокрастинируешь. Вот н
Стопроцентно! Да. Да, м. Стопроцентно, да. Даже вот ты знаешь, завал в комнате, потому что я понимаю, что мне нужно погрузиться, всё разобрать, вот куча вещей, отфильтровать, какие-то вещи куда-то там отправить. И ты знаешь, я не могу, вот уже откладываю сколько времени, ну, это не срочное дело, но я понимаю, что это нудно для меня. То есть, а кто-то любит убирать.
Мгм. Да, я понимаю, да. Ну, вот, э, в целом я тебя прекрасно понимаю. На самом деле ты такая просто з яркая личность, у которой вот всё, ну, там, вещи должны как-то играть. И здесь я бы могла тебе посоветовать что-то нудное, то, ш над чем ты прокрастинируешь, ты не хочешь начинать. А, превра ты могла бы, вот, возможно, превращать это в какую-то немного игру. Э, игра, в которой ты себя за какой-то каждый этап, например, награждаешь, или каждый этап переходит другому как какой-то квест. И, м, вот музыку, например, если ты убираешь дома, то ты ставишь, э, как ты говоришь, тебе надо что-то разобрать. Ты можешь поставить музыку, п ты можешь при этом танцевать. То есть тебе надо добавлять интриги и интересности во все свои задачи. Тогда вот э
Да. Ой, какой интересный подход. <chuckles>
<chuckles> Ну, и вот то, что я слышу просто от того, что ты мне рассказываешь, от, э, того, над какими конкретно задачами ты прокрастинируешь, это, ну, это задачи, нап ну, которым, например, люди, другие люди, которым нравится ж такой какой-то жесткий, системный, немного даже медленный подход, они, например, бы хорошо подошли. А вот тебе неинтересно там справляться с этими задачами, и тебе их надо делать интересными, придумывать, разбивать на какие-то мелкие шаги и в этих шагах себя награждать, разбивать на шаги и думать: вот это я сейчас сделаю, но потом я сделаю, а потом я сделаю следующее. То есть это как какая-то игра по прохождению, а, каких-то уровней. Вот как-то так.
Слушай, ты правильно вот сказала, что действительно я такой творческий человек. Э, ты права. Мне иногда, а, е многие вещи даются на подъеме, да? То есть вот на каком-то энтузиазме. Вот у меня там, может, а, я даже иногда там, э, делаю дизайны, ну, там для футболок, и у меня иногда даже вот прямо поток пошел. И я думаю, щас я сделаю это, да, вот. Но вот загрузить на платформу, чтобы он продался, хотя я знаю, что мне там принес пр это принесет ло роялти. У меня прям, знаешь, это мне надо ключевые слова искать. То есть тоже делать такую рутину неприятную. От у меня много накопилось тоже. И я думаю, мне нужно сесть и вот это подгрузить. Это же, это дополнительные денежки. И вот, т т вот ты прямо в точку, знаешь, вот у меня всё, что вот мне нужен какой-то концертный директор, наверно. <laughs> Знаешь, вот точно, вот как люди певцы, они творят, а у них есть человек, который всё решает, вот эту всю такую неудобную рутину.
Что? Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. <chuckles> Да, сто процентов. Но ты знаешь, ты очень всё хорошо сказала по поводу концертного директора. Во-первых, я хочу сказать, что ты молодец, ты творческая, у тебя получаются хорошо творческие задачи. Но, например, можно попробовать найти в себе другую сторону. Одна личность- это ты, такая веселая, а, такая, а, креативная, такая интересная, которая создает интересные проекты там, создает принты для футболок. А попробовать в себе найти другую личность, как, э, знаешь, про, э, доктор Джекил и профессор Хайд. Да. И ты находишь с еще одну сторону своей личности, именно ты можешь ее как-то даже концертный директор там, и такое-то имя придумать, а. Значит, потому что ты же сама говоришь: "Я не могу это никому делегировать". Значит, ты на данный момент не можешь взять себе помощника, а вот придумай себе помощника в себе.
Мгм. Нуд нудятину какую-то, да? Мгм. Мгм.
И вот он будет, э, как это сказать, и, но ты ему плати, ты плати чем-то приятным ему. Вот то, что тебе приятно плати й этому, э, своему менеджеру. Что ты скажешь?
Мгм. Мгм. Ну слушай, интересный подход. Э, то есть получается, что какую-нибудь, э, чашечку кофе с вкусняшкой, да? То есть мне нужно найти в себе кнопку, вот там, где кнопка "вкл", э, концертного директора, да, который говорит: "Давай-ка ты сейчас сделаешь то-то и то-то, ленивая задница, и <chuckles> тогда ты получишь больше денег".
Мгм. М, ну да. Мгм. Да, да. Мгм. Ну можно и так. <chuckles>
Э, да, это хороший, интересный подход. Э Конечно, м, наверно, надо не забывать это делать.
Он, я понимаю, он сложный, <chuckles> да. Но вот, э, как это сказать? Ц Е в каждом же человеке всё равно сидит еще какая-нибудь немного более нудная личность. Тебе просто ее надо в себе, как это, взрастить и взять ее нанять на работу, эту нудную личность. М, вот. И, э, вот и говорю, и ей платить таким образом. А, это не ты делаешь, это делает вот твой концертный директор. Э, и плюс он получает, как ты говоришь, э, я вот, вот это не хочу делать, а хотя я понимаю, что здесь я дозаработаю деньги. Вот он тебе поможет заработать деньги, а ты при этом ему с этих денег заплатишь что-нибудь, э, как ты говоришь: вкусняшка с кофе, какая-нибудь безделушка, где-то заказанная, поход в какое-то кафе. Может быть, по результату плотной работы вы можете друг друга сводить в маленький ресторан.
Кстати, хорошая идея. Ты знаешь, иногда я за, р э, пэ захожу, э, в магазин, и я покупаю себе там, а, какой-то там 25 крем или сыворотку, или как вот и, а, ты знаешь, я же могу это делать, а, и говорить, что это тебе за вот ту нудотину, которую ты сделала и не умерла.
Мгм. Мгм. Н-да. Вот это на га так ты даже можешь думать то, что ты вот смотри, сыворотка- это когда ты заходишь и ты это покупаешь просто так. Правильно?
Мгм.
Вот. А ты должна вот что-то придумать такое, то, что тебя действительно вознаградит, а, то, что не будет просто покупкой, а вот чего ты будешь ждать. Пусть, хорошо, э это будет по завершению какого-то такого, ну, глобального момента.
Мгм. То есть, наверно, нужно сделать такой списочек из того, что бы я хотела, и его назначить для каждой задачи, да? Вот вот этот вот приз такой, да, как бы?
Мгм. Да, да.
Хорошо. Спасибо большое! Ты знаешь, ш пересмотрела немного свой хаос, а, в голове. Очень удобно, когда кто-то может разложить на по полочкам и посмотреть со стороны. И спасибо тебе огромное. Я постараюсь, э, так и делать. А, найти какую-то всё-таки другую личность в себе, мотивированную, и которая такого внутреннего бухгалтера, да, который будет ковыряться в этих задачах, а, второстепенных как <chuckles>
Да. <chuckles> Да, в в именно, и такого своего концертно Но мне мне очень понравилось, как ты сказала: концертный директор. Вот, э, мне кажется, тебе очень подходит, если ты найдешь в себе концертного директора. Э, вот. И я очень рада, что, а, мои советы тебя, а, вдохновили, и я надеюсь, что у тебя всё получится и ты сможешь вот перестать прокрастинировать и, а, как бы лучше, м, в сроки выполнять все задачи.
Спасибо тебе огромное за твою помощь. И хорошего тебе дня.
Всегда, пожалуйста, обращайся еще.